Ya. Tapi, ya, itu, sebetulnya kakyek sebenarnya memang bumbu hitam itu, kan, enak, ya, enak banget, kan? Cuman itu minyaknya banyak, nggak, sih? Kan, banyak, kan, kalau bumbu hitam itu kan?
Mhm. Kalau suka, sih. <laughs> Iya iya. Banyak, minyak, tapi lumayan jadi ngurangin minyak di nasi goreng kita. Jadi paling di awal tumisnya itu, ya, sedikit aja, Kak, karena udah ada kebantu sama si bumbu hitam, eee, Madura itu tadi, gitu.
Oke, paham. Nah, itu berarti kalau kan, tadi kamu bilang, kan, kalau buat orang dewasa, kamu pakai saus sambal, gitu, kan, ya, atau
Mhm. Aku lebih pakai sambel, sih, Kak, pakai cabe, gitu, cabenya
Eee, leb api rawit, ya, berarti, bukan saus botolan, ya?
Eee, lebih sukanya pakai cabe yang diblender, gitu, sih, Kak.
Oh, jadi digabungin ama bawang, ama cabe, terus baru ditumis dulu, baru dicampurin sama telur sama nasi, gitu, ya?
Heeh. Iya. Betul, iya. Kalau
Tapi kalau buat anak-anak pakai itu juga?
Enggak, kalau anak-anak lebih suka yang kayak nasi goreng margarin aja, sih. Eee, udah gurih iya, tampilannya juga kayak masih, eee, apa, lebih ke lebih ke nasi, ya, lebih ke kayak nasi goreng butter, gitu, aja, sih, mereka.
Iya, yang putih, kan? Maksudnya yang warna Nah, pas kamu lagi nyiapin itu tadi, ya, kan, kamu bilang berarti kamu penyuka ayam, ya, berbagai macam jenis ayam. <chuckles> Ya, kan, mau ayam serundeng, lah, ya, mau ayam goreng, lah, wah, iya, kan? Terus udah gitu mau ayam ibaratnya bumbunya bumbu Madura, yang penting, ayam. <laughs> Nah, itu dari keluarga kamu itu, pernah nggak, sih, kayak, eee, komentar, eee, "Ma, kok ayam lagi, sih?" Gitu, kan, terus
<chuckles> Benar, ya, dari tadi ayam terus, ya. <chuckles> Iya. Madura, tetap ayam. <chuckles> Sebenernya, iya. Lebih ke mereka, sih, yang suka ayam, Kak. Aku, tuh, eee, apa aja aku makan. <laughs> Omnivora, ya. Jadi lebih iya, lebih ke anak-anak kalau kita beda-beda, kan, agak repot, ya, Kak, ya, kadang-kadang. Jadi, eee, mereka emang kayak kalau lagi sukanya ayam, ya, mau nggak mau, nih, <chuckles> orang tuanya ngikut, gitu. Kadang kalau lagi suka ikan, eee, ya, kita juga jadinya ngikut, gitu. Sebetulnya, eee, mereka, tuh, kadang kalau ikan, tuh, jarang sisa, Kak. Emang seringnya ayam yang sisa, gitu. Jadi
Oh, gitu. Omnivora, baiklah. <chuckles> Oh, berarti mereka sebetul bukan suka ayam, sih, berarti lebih suka lauk ikan, dong, ya?
Eee, mungkin kalau ikan, kan, nggak terlalu banyak, ya, Kak, ya. Kalau, eee, ak
Ikannya ikan apa? Gurame, kah, atau ikan kembung, gitu, misalnya?
Nah, kalau aku, tuh, belinya, eee, karena buat anak-anak juga, sih, kalau Kakak tau, tuh, kayak ikan fish and chips, gitu, Kak.